Ehm. 3 anni. 3 anni non
3 stagioni avete perso. Eh, vabbè, purtroppo.
3 anni non non si è fatto nulla, e io, diciamo che, inizialmente, ehm, diciamo, non mi interessava molto n l'organizzazione delle feste, non so, lo lo vedevo un po' troppo impegnativo, non non lo so. E quindi è un paio di anni che faccio parte di questa organizzazione e anche se, comunque, già da prima, c'era una mia amica che stava all'interno di questa organizzazione che mi chiedeva una mano per portare i piatti al tavolo quando c'era tanta gente, quindi, ehm, ho sempre accettato, insomma, però non non facevo parte ufficialmente, invece da un paio di anni proprio sì.
Mh. Ah. Ah, beh. Beh, sei entrata anche tu nel nella nella cosa. Eh, beh, bello, bello. Adesso, per esempio, cosa state già vi vedete ogni tanto? Fate già un po' state già pensando per l'anno prossimo a qualcosa? Com'è com'è la p la la la programmazione?
Mh-mh. Mah, in realtà <chuckles> mah, in realtà, c'è poco da pensare perché, comunque sia, ehm, eh, la festa è quella, quindi cerchiamo di mantenere un po' quelle che erano, appunto, le radici della della festa. A adesso, comunque, è un po' presto, perché, comunque, parliamo di agosto dell'anno prossimo, quindi sicuramente è un po' presto. Però, comunque, mhmm, di solito ci vediamo, ecco, verso maggio, giugno e e, mhmm, cominciamo un attimo a fare il punto della situazione per organizzazione.
Certo. Sì sì, no, dico va beh, comunque, beh. Eh, vabbè Eh, beh, un po', uhm, eh B eh, esa Un po' di tempo ci vuole. Bah, se non altro, diciamo, va beh, certo, maggio e giugno poi si pensa un pochettino più nella pratica, ecco. Comunque, vi incontrate anche, siete siete amici tutti quanti, diciamo? Beh, vivendo in un posto relativamente piccolo, no, immagino che vi vi vi frequentiate, no, durante durante l'anno.
Sì. Sì, diciamo allora, sì, diciamo che, ehm, non non non ci sono grandi amicizie però, uhm, insomma, quando ci incontriamo in giro ci ci salutiamo, facciamo 2 chiacchiere, come va, come non va. Però, certo, capita che ci siano dei momenti in cui, magari, tra impegni lavorativi, impegni scolastici, impegni familiari non ci si sente proprio tutti, tutti i giorni, ecco, si sta insieme, ci si vuole bene durante la festa, mhmm, quello sì, però, ehm, diciamo, non si ha quel rapporto di profonda amicizia al di fuori della festa, ecco.
Ah. Eh. Va, beh non non siete non siete una compagnia unica, diciamo, di di fuori del fuori dalla festa. Va beh, però, comunque, appunto, vivendo vivete tutti vicini, no, in fondo? Siete siete abbastanza i in un luogo ristretto p
Esatto. Mh-mh. Sì, alla fine, comunque, ci conosciamo tutti, quindi non è che ci giriamo dall'altra parte, però, insomma, a al di fuori della festa non non c'è continuità, ecco.
Eh. Va beh, però, qu quello è un momento di Certo, un momento di condivisione quelli della festa, diciamo. Poi ognuno fa si si vive la vita un po' come vuole. Dai, è stato è stato molto molto bello questo tuo racconto perché t'ho sentito molto, molto presa, devo dire la verità. Mi mi sei piaciuta per la tua, ehm, per il tuo entusiasmo, veramente, del racconto. Ti ringrazio e dimmi.
Mh-mh. <chuckles> Allora, ti rin